Oui ça ça ça me paraît être une bonne, heu, oui, ça me paraît être une bonne, heu, une bonne attitude parce que c'est vrai que le temps, on on le temps, il est là, c'est simplement une question de le de coincer dans un agenda, de dire: «Ce jour-là, je vais à la salle, heu», c'est vrai que mais pour certaines personnes c'est c'est sûr, c'est difficile et, est-ce qu'il y a il y a tu a un client qui a fait un un progrès, dont tu es extrêmement fier? Et est-ce que tu peux raconter ça rapidement? <chuckles>
Mmh mh. Ouais, ouais, bien sûr, <chuckles> bien sûr, j'ai, heu, ici, bah, je vais pouvoir livrer le témoignage d'un, d'un homme que je suis depuis bientôt 5 ans et heu, <chuckles> eh oui, et ça, c'est justement l'exemple parfait que la régularité apporte du résultat. Je le vois 2 fois par semaine et, heu, et en fait, bah, lui, tout simplement, il a toujours été régulier. Il s'absente quasiment jamais, sauf pour le travail ou vacances et heu, il y a il y a quelques années, tout simplement, heu, il ça s'est passé en 2 phases, hein, c'est ça qui était drôle. Il, heu, il m'a simplement informé qu'il a dû changer toute sa garde-robe pour le haut du corps parce que ça ne ça ne correspondait plus et <chuckles> c'est ça. Et ensuite 2e phase, il y a il y a 1 an, je pense, il m'a, cette fois-ci, informé que maintenant c'est la les pantalons. Il a dû remplacer tous ses pantalons <chuckles> parce que, de nouveau, au niveau de voilà, exactement, parce que pareil, au niveau des jambes, désormais, ça ne rentrait plus. C'était assez drôle parce qu'il m'a reproché qu'à c et il m'a dit qu'à cause de moi, maintenant, il doit changer tous ses vêtements. Mais il était content du résultat en tout cas.
Oh waouh! Mmh mh. Ça ne rentre plus? <chuckles> Parce qu'il était trop musclé. <chuckles> Bah, ça doit être, heu, ouais, ça doit être une belle, enfin, c'est tu dois être content et fier de de ton client, du coup, s'il s'il doit changer toute sa garde robe. Mmh.
C'est c'est ça, c'est c'est exactement ça. Moi, je leur dis à chaque fois que le, hem, que le mérite leur revient entièrement car ce sont eux qui font les les efforts. Moi, je ne je ne viens juste qu'avec des idées.
Mmh. Hem, Super, ben, mmh, c'était très intéressant, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais ajouter?
Hem, ce que j'aimerais ajouter, c'est que c'est important que les gens en tout cas, j'aimerais que les gens puissent prendre conscience du bienfait du sport que ça peut vraiment, hem, amener dans la vie. Ce l'idée, c'est pas de faire s du sport 2 fois, 3 fois, 5 fois par semaine, mais rien qu'1 fois par semaine, ça peut apporter énormément de bienfaits, pas seulement d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue mental et prendre soin de son physique et de son mental, c'est prendre soin de sa santé, tout simplement.
Exactement, libérer ses endorphines. Ben, écoute, heu, merci beaucoup pour, heu, ces mots d'encouragement, ça ça ça donne envie et, hem, et heu, à bientôt.
<laughs> Beh, je t'en je t'en prie, un un grand merci à toi également.